Да, вот и здесь, поэтому, чтобы был спрос, надо как-то, м, так повести себя правильно, как бы по местным меркам, в вот чтобы и местные тоже, м, не подумали, что это только для эмигрантов флористический магазин. Что для них тоже, что это цены, которые начинаются от той суммы, которую они себе могут позволить. Если эта страна, н так сказать, не очень богатая. <clears throat> Вот, э, <grunts> и и так далее. Чтобы они как бы, в своих глазах, может быть может быть, еще у тебя есть, э, какое-то знакомство с человеком, который местный и с которым можно сесть, вот, не знаю, там, угостить его кофе, п и попросить его совет. Или ее, или несколько человек. Вот что бы они, вот как бы они восприняли и как, каким бы они хотели увидеть такой магазинчик? <grunts>
Мгм. Мгм. Ну да, у я вот, э, думала насчёт школы, да, вот д дети же ходят в школу местную. И вот можно, м, даже там на какие-то праздники, да, вот если, эм, показать вообще, что это, да, вот просто подарить для начала на какие-то праздники. Там, учителям или, может быть, э, родителям, если это будет какой-то там, не знаю, праздник, связанный с мамами, может быть. Вот, и потом, э, я ещё, кстати, думала сделать такую маленькую рекламку на самой упаковке, знаешь, чтобы не не прям вот визитка, это как-то прям слишком официально, и она может, э, как-то потеряться сразу. А вот именно, чтобы сделать какой-то или наклейку такую, знаешь, вот чтобы прям на букете оставить, э, там адрес, или сайт, или там что-то такое. И так они уже, ну, у них останется, по крайней мере, эта информация сразу, впечатления, да, какие-то эмоции вот будут привязаны к ней.
Да. Да. Отличная идея. Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Конечно, да. Или, например, школьный праздник вот устраивают, и ты можешь предложить: "А вот я щас открываю такой бизнес, я б хотела вот, э, бесплатно оформить, если вы не против, э, цветами ваш праздник, э, вот".
О да, это, конечно, очень крутая идея, но <chuckles> дорогая.
Н-да, я понимаю. Да, это затратно. Можно узнать у школы, если они могут оплатить просто сами цветы, а вот сам дизайн уже этих букетов или какой-то там специальный дизайн помещения уже ты делаешь бесплатно. Не знаю, как это, э, будет работать в данной конкретной школе.
Мгм. Не, это это хорошая идея, да, потому что здесь очень, а, дорогая именно работа. А если я работу беру на себя, а они оплачивают только материал, то это будет не очень дорого, да, но в качестве рекламы очень крутая идея, да. Слушай, спасибо тебе большое, столько мне советов, э, дала, рекомендаций, эм. Я подумаю об этом обязательно. Большое спасибо!
<clears throat> Мгм. Да. Прекрасно. И где и я уверена, что у тебя всё получится. И иди вперед, не сомневайся. Действительно, здоровская идея. Ну, отлично. Давай, ну, пока.
Спасибо за поддержку!